فأكيد أنا مُتفهِّم يعني آآ تعوُّدك على بعض الاشتراكات حتّى وإن كانت غير ضرورية رفاهيات في ال في الحياة عمومًا. آمم ولكن آآ أيًا كان السبب اللي بيخلّيك إن أنت تلغي الاشتراكات دي، فهو أكيد بسبب الحياة عمومًا، فأنا مٌتفهِّم حاجة زي كده. بس ممكن توضّح لي أكتر الاشتراكات دي آآ آآ أو الحاجات اللي أنت عايز تلغيها إيه تحديدًا؟ يعني أنت آآ قُلت مثلًا شاهد أو حاجات كده، هل فيه اشتراكات تانية أنت بتتكلِّم عنها؟
آه، يعني بصراحة فيه اشتراكات كتير بافكَّر إن أنا ألغيها، يعني مثلًا كنت مُشترِك في Amazon عندهم اشتراك كده اسمه Amazon Prime، وده كنت مُشترِك فيه أنا وباشتري حاجة عشان خاطر مثلًا إيه، بيوفَّر عليّا الشَحْن، بيجيب لي الحاجة بسرعة. بس لمّا راجعت كده، اكتشفت إن أنا مثلًا بقى لي شهرين تقريبًا ما اشتريتش حاجة وبادفع الاشتراك على الفاضي. آآ Netflix برضه كنت مُشترِك فيه آآ ولآخِر أيام برضه اكتشفت إن أنا يعني باخُد في الشُغل وقت طويل يا إمّا باجي أخرُج مع الولاد وأروح النادي وكده ما بش ما باشوفهوش يعني، وزائد إن أنا مخلّي الأولاد ما ي ما يتابعوش حاجة زي كده، لإنّه يعني م سِنُّهم مش مناسب إن هم يتابعوا حاجة زي كده، ودي أنا كنت باتابعها لوحدي. يعني حاجات زي دي ب بافّكر إن أنا ألغيها، بس في نَفْس الوقت خايف إن أنا يعني شوية كده مثلًا أحتاج أشتري حاجة من Amazon آجي أشترك تاني، أشترك بشعر بسعر أغلى. أحتاج مثلًا ألاقي يبقى عندي وقت فاضي آآ ألجأ إن أنا أرجع لNetflix تاني عشان أشوف مسلسل أو فيلم مثلًا، يرجع تاني بسعر أغلى مثلًا. فمش عارف، بقى عندي حيرة في الحاجة المواضيع دي.
أيوة مضبوط.